Ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Allora, di cosa parliamo quest'oggi?
Mh-mh. Allora, piatti e cibo, quindi un piatto forte per una cena veloce e facile da preparare. Allora, allora, immaginiamo che abbiamo poco tempo per per cena, mhmm, cosa cosa potremmo farci? Io opterei per la pasta, perché per me <chuckles> è veloce, è semplice e, mhmm
Okay. Mh-mh. Eh sì, mh-mh. Eh sì, è quello che avrei detto anch'io effettivamente.
Okay, okay, okay, guarda, io ho una ho una ricetta che ormai mi accompagna, è il mi la mia salva s salva stomaco. Ecco, è la pasta con le zucchine, okay?
<giggles> Mh, come la fai?
Allora, zucchine quelle mhmm, quelle mhmm, q non non so la differenza, quelle un po' più chiare, ecco, non quelle scure, quelle più chiare preferisco.
Okay. Ehm, da noi si chiamano genovesi.
Ah okay, genovesi, genovesi. Uhm, ne nel Lazio le chiamano romanesche, comunque
Mh-mh. Oka sì, sì, allora sì, sono quelle, sì, sì, sì, sì, che so di questa differenza.
Okay, okay. Faccio un soffritto, guarda, olio di extravergine con aglio, poi, uhm, taglio le zucchine a pezzettini, le metto, poi le aggiungo ogni tanto un po' d'acqua per non farle bruciacchiare troppo, così si assorbono un po', mhmm, l'olio e poi una volta che sono pronte, si sono ammorbidite, son diventate belle, mhmm, morbide
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.
uhm, faccio sa saltare la pasta, aggiungo sale e poi metto tutto e ci aggiungo parmigiano <chuckles> ed è semplicissimo ma buonissimo.
Okay.